Ah ur c <chuckles> quindi
Ecco, quindi nel senso a maggior ragione, non mi sento in ritardo, io ho i miei
Mh-mh. Eh, no, no, ma infatti assolutamente.
C'è gente che ce la fa in 5, c'è gente che ce la fa in 6, bravi loro. Ma se la media è 7 e mezzo c'è gente che ce la fa anche in 8 diciamo.
Mh-mh, si. <chuckles> A no appunto quindi non non sei neanche, capito, la pecora nera per dire, capito, non è non che ci sarebbe nulla di male, ehm, anche se lo fossi, però statisticamente parlando, non mi sembra nemmeno che tu lo sia quindi ecco.
Esatto. Mh. Sì, sì, sì. Diciamo che secondo me da entrambe le parti sia dal sociale, che dall'università secondo me bisognerebbe andare un po' a s s sensibilizzare un po' di più ciò che potrebbe essere lo stress nella vita di uno studente, perché anche i professori a volte
Mh, mh, mh. Sì. Eh, è vero. Mh-mh. Anche loro sminuiscono tanto per mia esperienza. Mh-mh.
Mhmm, pro Sminuiscono, trattano male oppure, mhmm, mi è capitato magari di vedere esami che poi posso anche capire uno dopo che dice le cose 1000 volte uno studente arriva impreparato, ti scende anche la catena però ho visto studenti essere trattati malissimo, cioè, mhmm
Sì. Sì. Mh-mh. <chuckles> Oka sì? Eh, capito. E anche quello sì, ma perché molti docenti, per mia esperienza, sono anche frustrati nella vita quindi ecco, <chuckles> proiettano un po' questa cosa. Eh, esatto, esatto, manca un po' tutto quell'aspetto.
Sì, è vero. E manca un po' l'aspetto sensibilità. Sai in chi ho in chi ho notato più, sensibilità, eh, in professori che hanno figli che studiano all'università.
Mh? Ah. Vero, vera questa cosa. No, no hai ragione, ci ho fatto caso anch'io. Mhmm, ecco.
Questo sì. Perché sanno magari mhmm, perché un conto è viverla, un conto è però è v ehm, quando vedi tuo figlio all'università che che è stressato, che è stanco, triste, magari è un periodo giù perché non riesce a studiare, guarda che poi capisci un po' di più cosa prova un Esat infatti inizia tra
Mh-mh. Eh certo. Mh-mh, sì. Mh-mh. Certo empatizzi un po' di più, no, diventa una realtà un po' più vicina alla tua quindi inevitabilmente poi ecco.
Mh, <clicks tongue> poi vabbè adesso l'università magari stanno provando ad integrare nel nei loro corsi anche supporti psicologici, tutor, aiuti.
Mh-mh. Ah, ecco sì, già questo secondo me è una buona cosa quindi. Sì.
È un inizio però bisognerebbe sensibilizzare un po' di più la vita degli studenti, anche perché ce ne sono alcuni che lavorano per via del mhmm, del magari un aspetto economico più difficile, quindi
<chuckles> Eh sì, vero, vero. Diciamo che ce n'è di strada ecco, però grazie per questa bella conversazione dai. <chuckles> Ci sentiamo ciao, ciao a te.
<chuckles> Grazie a te. Dai buon pomeriggio, ciao.